Ya, benim zaten kolesterol sorunum var çok kızartma yediğim için. Eee, o yüzden evde de yapsam et yapacağım bir şekilde ızgarada falan. Ha, dışarıdan da söylesem hamburger falan söyleyeceğim. O yüzden, eee, sağlık açısından, hani, temizlik okay'se bence aynı şey, yani, dışarıdan söylemekle evde yapmak. Belki evde bir tık daha atıyorum zeytinyağıyla falan kızartıyorsundur ama yüzde on on beş etkiler herhâlde. Sonuçta kızartma, yani.
He he. Anladım. Yani, gene aslında aynı şeyi diyorsun. Eee, or ortalamada. Belki dışarıda, işte, o dediğin gibi kızartmalar uzun süredir aynı yağı kullanıyorlardır. Daha ağır gelebilir, yani. Peki, hani, tercihin ha bu tarz bu tarz yemekler mi? Daha hem daha çok et mi seversin, sebze mi seversin?
Yani, bence öyle. Hı hı. Ya bir de ş Hı hı. Aynen. Yo, et seviyorum daha çok. Eee, bir de şey, böyle, mesela, i sosyal medyada görüyorum, işte, mantarı şöyle temizlemen lazım, meyveyi şöyle çitilemen lazım, işte, yok, eee, sodalı suyun içine koyuyor, bilmem ne, falan filan. Bir yorum okumuştum. "Yani, ben meyveyi düzgün yıkamadım diye öleceksem zaten ben, eee, yani, doğal seleksiyondan öleyim, benim DNA'm aktarılmasın." demişti birisi. Çok mantıklı geldi, yani, bana, hani, bu meyveyi o kadar çitileyip de yiyeceğime yemeyeyim, öleyim yani. O yüzden, hani, o kadar da zayıfsam. Öyle düşünüyorum ben de, yani.
Et ağırlık Hı hı. <chuckles> <chuckles> İronik, iii, ironik bir bakış açısı olmuş ama belki ha haklı payı vardır, yani, hani. Ya, belki de çok k kaçınırsak belki de, hani, si vücudun da güçlenmiyor. Sonuçta her kültürde farklı şeyler yeniyor ya da farklı koşullara dayanıklılığı oluyor. Belki sakındıkça, eee, senin zayıflığın artıyor. Birkaç kere yedikten sonra belki vücudun ona karşı bir antikor üretiyor. S zaten savunabiliyor. Eee, mesela Türkiye'de nasıl düşünüyorsun? Biraz daha, böyle, sanki sakınma mı vardır? Temizliğe özen gösterirler çünkü Türkiye'de titizdir insanlar. Eee, öyle bir şey hissettin mi ailenden aşırı temizlik ya da onu ye, bunu yeme vs. ya da değişti mi zamanla senin için?
Aynen. Aynen. Evet. Hı hı. E, tabii ki. Evet.